Wah wah wah, aku sih ini ya, yang pertama tuh dari melodinya dulu, kalau melodinya udah, eee, seru gitu terus ajib-ajib, enak gitu, nanti liriknya juga lama-lama bisa lebih gampang dihafalin, ya nggak sih?
Hmm, oke. Heeh heeh. <chuckles> Oke oke, betul, setuju itu.
Mhm. Ka iya, soalnya kalau liriknya bagus tapi melodinya susah, ya mau nyanyiin jadi susah gitu kan, jadi nggak hafal-hafal, gitu kan?
Mhm. Iya, sih, betul betul betul.
Mhm. Terus mhm?
Dan a kalau aku sendiri ya, mungkin kalau, eee, apa ya, eee, lirik nginget lirik gitu, semisal nih lagu baru gitu, kayak kemarin tuh kayak, apa, lagunya Mbak Rose tuh
Mhm. Oke. Mhm. Oh ya, yang mana tuh?
yang APT APT itu.
Oh iya, itu gampang diingat ya?
<chuckles> Iya, itu tuh kayak, eee, aku mut muternya lagu tuh kayak muternya, eee, sehari itu bisa 4 kali, 5 kali, gitu. Biar cepat hafal gitu kalau caraku.
Waduh. Kek heeh. Oh ya, itu juga bisa sih, karena, eee, ini ya, biar berulang-berulang terus, gitu lama-lama hafal. Tapi kalau APT APT itu kan memang melodinya juga enak enggak sih, Mas? Apateu, apateu, gitu kan? <chuckles>
Mhm. Iya iya. Ah, iya sih, betul betul. Jadi kalau kamu suruh milih nih, eee, lebih lebih gampang ngingatnya itu lirik apa melodi?
Heeh?

Mmm. Tep mhm. Waduh, udah udah udah, Mas udah, Mas udah, Mas. <chuckles> Kalau yang ini, eee, Titip Rindu Buat Ayah punya Ebiet G Ade yang kayak, kau nampak tua dan lelah, gitu.
Sayang kan engkau duduk di sampingku bakwan. Oh, iya i Kau wah, itu malah nggak tahu aku, Mbak, yang mmm.
Oh, ayah dalam hening sepi kurindu, gitu nggak tahu?
Enggak enggak. Ayah, dalam hening oh, itu. Itu lagunya Ebiet G Ade ya?
Oh, itu puten berkesan banget sih. Itu tahu kan? <chuckles> Iy Iya, itu.
Oh, sorry sorry sorry, aku tidak tidak tahu kalau itu yang nyanyi Ebiet G Ade gitu.
Mhm. Wah, itu tuh juga berkesan sih kalau lagunya Ebiet G Ade yang itu tadi dan, eee, Melly Goeslaw Bunda gitu. Jadi kayak setiap pagi dulu waktu masih sekolah gitu tuh kayak sering banget diputerin itu sama orang tua gitu. Heeh, jadi terbawa sampai sekarang gitu kalau denger itu ingetnya orang tua gitu deh.
Mhm. Iya iya. Mmm. Mmm, oke. <chuckles> Iya sih. Oh, kalau aku ada sih. Eee, kalau ingat keluarga ya maksudnya ingat ibu itu, lagunya ini nih, kau ingin ku menjadi yang terbaik untukmu. Patuhi perintahmu. Nah itu itulah.
Mmm. Apa tuh? Mmm. Yang terbaik, oh, itu lagu siapa ya? Aduh. Ah, iya iya, aku tidak ini sih
Ah, lupa aku itu lagunya siapa aku lupa jeh.
ADA Band eh bukan ya?
Ya, itu tuh eee, kayaknya d'Masiv deh ka atau apa gak tau.
Oke, ya, itu juga bagus tuh. Mhm mhm.
Iya iya, itu itu mengingatkan ya, eee, apa ya, eee, sosok orang tua gitu.

Mhm, mhm.
Iyap gitu deh. Terus apalagi ya lagu-lagu yang bagus tuh? Banyak ya sebetulnya ya.
Mhm. Banyak sih cuman kalau kamu punya lagu andalan enggak ketika mungkin kamu lagi sedih deh gitu, lagu andalannya apa gitu? Eee, enggak usah judul deh, genre aja gitu atau, mmm, ya kayak gimana gitu nadanya? Mungkin gitu deh, biar
Mmm. Oke. Mmm, mmm mmm mmm mmm. Malah, eee, kalau genre-nya mungkin pop indie ya Mas ya kalau aku. Heeh. Tapi kalau, mmm, lagunya apa ya yang andalan ya, kalau aku yang andalan tuh Donne itu tadi Mas Donne Maula. Iya yang Daur Hidup. Tapi itu masuknya pop doang atau pop indie aku kurang tahu ya.
Mhm. Mhm. Oke. Mhm. Iya. Mhm. Oh, oke oke. Mhm. Iya iya. Oh berarti kamu kalau ketika lagi sedih itu biasanya, eee, make lagu itu ya?
M Mhm. Iya pakai lagu itu buat penyemangat gitu loh, biar langsung balik lagi semangatnya. Karena pesannya dalam banget itu di lagu itu, Mas.
Mhm, hmm. Mmm. Iya iya iya. Oke. Kalau aku kalau sedih itu biasanya, eee, nyetel musiknya kayak, eee, simponi gitu-gitu terus kayak apa ya, kayak itu, Mbak, eee, apa namanya
Mhm. Mhm. Yang yang gimana tuh ini? Apa?
mmm, eee, melodi doang gitu loh, namanya apa ya, lupa aku.
Oh, instrumental?
Nah, instrumental, iya kayak gitu-gitu, kalau pas lagi sedih gitu.
Mmm. Oke oke. Kenapa suka kayak gitu, Mas? Itu kan enggak ada liriknya. Berarti audio aja ya?
Mhm. Iya, jadi kayak kalau seumpama sedih, jadi kayak membayangkan gitu di ditambah ditampol dengan instrumen kayak gitu kayak jadi kena gitu loh menurutku. <chuckles>
Mhm. Oke, oke oke oke. Iya, aku kalau instrumen kurang suka, Mas, aku suka yang ada liriknya, gitu.
Iya. Mmm. Iya iya. Ya, apa ya, eee, lagu atau musik mah selera-selera masing-masing gitu ya, Mbak, ya. Tapi pastilah punya 1 lagu yang jadi berkesan itu pasti punya lah orang-orang gitu ya. <chuckles> Oke. Iya, sama-sama.
Mhm. Bener banget. Betul, iya. Ya udah, makasih banyak ya, Mas, ya atas obrolannya.

Mmm, lebih gampang diingat tuh sebetulnya kalau aku balik lagi, tetap pilih melodi dulu, baru liriknya, gitu. Soalnya oke, Mas pernah denger ini nggak, mmm, lagu yang kayak gini, kami dari, dua tujuh bulan Mei, gitu kan. Iya, itu kan, eee, melodinya enak gitu loh, jadi liriknya juga lebih gampang dihafalin, gitu.
Mhm. <chuckles> Oke. Oke oke. Mhm. Oh, iya. Ini, dua tujuh Mei ini, iya, betul. Mhm. Iya sih, betul banget.
Heeh, tongkrongan kami. <chuckles>
Iya, sih. Tapi, ah, menurutku gimana ya, untuk menghafal sebuah lagu itu, atau biar lagu itu gampang diingat tuh memang dua-duanya penting ya, tapi kayaknya, eee, tapi kayaknya melodi dulu deh, gitu. Se semisal nih, eee, liriknya nggak tahu tuh biasanya melodinya gampang nyantol gitu di kepala. Entah kenapa ya, betul kan? Mhm.
Heeh? Heeh. Iya, dua-duanya, benar. Heeh. Betul betul. Mhm, diingatnya lebih gampang gitu loh Mas, kalau melodi itu, iya kan? Kalaupun, eee, kita belum tahu liriknya tapi kita tahu melodinya, kita bisa kayak humming-humming gitu, cuma <humming> gitu-gitu kan udah udah masuk gitu loh ke melodinya, iya kan?
Iya, betul banget. Heeh. Heeh, hmm hmm, i Tapi kalau melodinya, eee, begitu, dan memang liriknya begitu, gimana? Kayak lagunya, apa namanya, <tsk> lagunya siapa itu, yang lagu rohani itu loh, yang, <humming> nah, itu kan <laughs>
Mhm. Apa, tuh? Oh! Nissa Syah Nissa Syakban? Nissa Nissa siapa sih? <laughs>
Nissa Sabyan, Mbak.
Oh, iya iya. Iya iya.
Nah, itu kan gitu, liriknya gitu, lagunya eh, melodinya gitu liriknya juga gitu. Jadi, gimana nih? <laughs>
Heeh heeh heeh. Aduh, iy berarti makin gampang dihafalin dong, kalau gitu?
Eee, nah, iya, sih. Makanya agak-agak susah ya, gitu. Cuman
Mhm. Iya, benar
eh, memang kalau setuju kalau aku, memang setuju melodi dulu deh, gitu.
Yap! Mhm. Karena aku tuh ada ini loh, lagu-lagu bahasa Inggris, terus, eee, lagu-lagu yang susah-susah gitu tuh, eee, liriknya susah tapi nadanya, eee, dapat, jadi kayak langsung terngiang-ngiang dengar nadanya doang, "Oh, ini lagunya, si Mbak Bernad," gitu, atau, "Oh, ini lagunya, Mas Duta," atau, gitu-gitu lah intinya. Lebih ngena di kepala jadinya.
Mhm. Heeh. Mhm. <laughs> Iya iya iya. Iya, sih, betul betul betul. Mhm. Iya, sih. Cuman ada ada kasus tertentu kayak lagunya Nissa Sabyan tadi ya, itu beda lagi gitu. <laughs> Heeh.
Mhm. Oh, iya. <chuckles> Heeh heeh heeh. Kalau itu memang, apa ya, liriknya memang kayak gitu, ya ya udah kita ngafalinnya makin gampang, ya? <humming> Mhm?
<chuckles> Terus iya, terus kalu kalau kamu punya lagu nggak, yang kayak lagu nih, di di dalam lagu tuh kayak punya kenangan, gitu?
Mhm. Waduh waduh waduh.
Atau enggak, gini deh atau enggak lagu itu berkesan aja gitu, kenapa?

Oh ya itu gampang diingat sih, iya iya iya.
Iya, <laughs> iya kayak sari roti, roti sari roti nah itu itu kan
Roti Sari Roti, <chuckles> iya.
lagu juga terus ada lagi kayak susu murni nasional nah itu, terus ah, aduh banyak la banyak banget lagi.
Nasional. Iya iya bener bener, hmm, eh. Iya, iya sama sih kalau lagu-lagu jinggel-jinggel kayak gitu mah, gampang diingat tapi kalau yang, eee, lagu yang bener-bener ditulis untuk, eee, komersil tujuan komersil atau apa gitu ada nggak?
Iya. <chuckles> Mmm, <tsk> apa ya tujuan komersil itu kayak, lagu-lagu biasa pop biasa gitu mungkin, sek bentar.
Heeh, entah itu pop rock apa pun itu gitu, mhm, yang yang bukan buat jualan gitu loh maksudnya.
<tsk> Apa ya? <laughs>
<chuckles>
Iya iya sek apa ya Mbak aku nggak ada sih, oh mungkin lagu-lagu perpisahan ini jangan nah itu, oh, kemesraan ya sorry sorry.
Oke. Oh kemesraan ini Mas, kemesraan ini ya? <chuckles> Iya, itu tapi identik dengan perpisahan sih benar benar benar, heeh.
Keliru-keliru. Nah iya kan kan pas waktu di bangku sekolah gitu misal, eee, perpisahan SMA perpisahan SMP itu pasti ada kayak lagu-lagu seperti itu gitu.
Iya. Heeh. Benar, benar banget itu tuh
Itu sih mengingatkan apa ya kenangan masa, sekolah gitu perpisahan gitu.
Betul, setuju, aku juga ini sih kalau dengan lagu itu juga suka banget gitu karena setiap perpisahan sekolah pasti ada yang bawain lagu itu gitu, mhm.
Mhm. Iya, mhm, makanya itu karena ya heeh.
Kalau mhm?
Iya apa tadi?
Yang ini, lagu-lagu kayak gini apa namanya, eee, Ebiet G Ade yang Titip Rindu Buat Ayah atau Melly Goeslaw yang Bunda gitu-gitu berkesan juga nggak ke kamu?
Oh. Lumayan lumayan Ebiet G Ade itu kayak. Apa, perjalanan ini.
Mmm.